Eee, 3'üncüsü de dil kursunda tanıştığım bir arkadaşımdı. Benden yaşça birazcık daha büyük. Aslında o birazcık daha, emm, nasıl diyeyim, ablalık rolüne b hayatımda bürünmüş bir insan olarak daha çok böyle, eee
A! İlginç. Dosttan öte.
ya, bilmiyorum. Evet. <chuckles> Dert dinleyici Güzin abla. <chuckles> Aynen.
Anladım. Peki yurt dışında mıydı? <chuckles> Yurt dışında mıydı? Dil kursu dediğin için soruyorum. Anladım. Eee
Evet, evet. Dil kursunda. Yurt dışındaydı. Öyle tanıştık. Şu anda, yaklaşık olarak iki bin o iki bin on altıda tanıştık. Eee, ya yakın zamanda o on sene olacak. Evet, az da değilmiş. Aynen.
O! Bayağı da olmuş. Hı hı. Ona da yine güçlü bir dostluk tarif eder misin yoksa, hani, diğerlerinden daha yeni olduğu için belki biraz daha, eee
O, biraz daha farklı. Yeri de farklı ama, emm, onu da dost olarak nitelendiriyorum. Çünkü hayatta, eee, beni yanlıştan, eee, çok defa a çevirmiştir. Yani, yanlış yapmaktan, bazı şeylerden. Ba bana hep, eee, mesela annemlere bazı şeyleri anlatsam, "Hayır, bu işi yapma." der kestirip atarsa atar ama o arkadaşım mesela bana neden yapmamam gerektiğini örnekleriyle açıklayıp, daha iyi algılamamı sağlayıp gerçekten o yanlıştan kendi isteğimle dönmemi sağlayan bir insan. O yüzden yeri farklı.
Farklı mı? Öyle mi? Hı hı. Anladım. Yani, sana aklı aklıselimin sesi gibi bir rolde sana, eee, hani, seni biraz daha, eee, biraz yoldan saptığın durumları hissedip, sezip sana yol gösterici bir konumda da olabiliyor. Biraz da yaşça bir tık daha büyük, dedin. Belki tecrübesi, eee, senden bire bir t biraz daha fazla olabilir, değil mi?
Evet, evet. Evet. Evet. O on yıl var aramızda. Hı hı.
Anlıyorum. Peki, eee, sosyal medya üzerinden, eee, bu ilişkilerinin daha iyi düzeldiğini veya daha iyi bir bağlantı kurabildiğini veya sosyal medya yüzünden biraz daha gerilediğini, eee, bu ikisi arasındaki hangi argümana daha yakınsın?
<chuckles>